ก็จริง ๆ อะ ก็ถามไปว่า เออ เมื่อไหร่จะมาคืนสักที อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าต้องไปจ่ายบัตรเครดิต บอกงี้ เฮ้ย จะคืนจ้อง ต้องจ่ายบัตรเครดิตคืนแล้ว เดี๋ยวมันจะตัดนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ เออ เออ เดี๋ยวเดิน ให้ คืนให้ แต่ก็ไม่คืนค่ะ จนถึงทุกวันนี้
อือ อา ค่ะ อืม อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อือ ก็ยังไม่คืน
ก็ เหนื่อย ใช่ เราก็เหนื่อย ตอนนั้นคือมันเป็นแบบ 15 ปีที่แล้วอะ เออ มัน จริง ๆ มันไม่เยอะนะ 600 บาท ประมาณนี้ เออ ก็คือเป็นเพื่อนห่าง ๆ ใช้คำว่าเป็นเพื่อน ห่าง ๆ ไปเลย ก็คือเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก หนูไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าปฏิสัมพันธ์คุย เออ วันนี้เป็นไง บ้างอย่างเงี้ย ไม่ได้ ไม่ได้ ก ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักเลยอะ นิสัยแบบนี้ค่ะ เออ รู้สึก ใช่ไหมอะ คือตอนที่คุณจะให้เรา จ่ายอะ คุณก็
อือฮึ โอ้โฮ แล้วยังคุย กันอยู่ไหมคะ? อืม อือ อืม ค่ะ อา ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ใช่ อืม
Pushing จังเลย อยากให้เราจ่ายจังเลย เออ แต่พอทีนี้พอเรามา ค คืนก็ไม่ให้ อืม
อืม ค่ะ มัน ก็ มันอยู่ที่นิสัยแหละเนาะ ถ้าคนแบบเนี้ย อืม ค่ะ ใช่
ค่ะ ค่ะ จริง จริง อืม แล้วอย่างงี้ของคุณหมวกนี่แบบคุณหมวก รู้สึกโอเคไหมคะที่แบบเพื่อนมายืมอะไรแบบนี้ คุณ คุณโอเคไหมอะ?
ค่ะ จริง ๆ อะ หลัง ๆ อะ เราก็ไม่ได้ให้ยืมเยอะแล้วอะค่ะ พอเรา หนึ่ง ด้วยเรารู้สึกว่า เราอยู่ไกลด้วยเนาะตอนเนี้ย ถ้าสมมุติว่า จะให้เพื่อนที่ยืมจริง ๆ ก็คือต้องเป็นเพื่อนที่สนิท แล้วก็ไว้ใจจริง ๆ อะค่ะคุณหมวก แล้วก็ เคยมีนะมีเพื่อนที่สนิทกันมากด้วย แล้วไอ้คุณบ้านที่สนิทกันมากแล้วเขามาขอยืมเงินเรา ซึ่งตอนแรกอะเราก็ให้ไปอย่างนี้ ใช่ไหมคะ แล้วก็มายืมอีก แล้วเราก็แบบ เฮ้ย ของเก่ายังไม่คืนเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วเหมือน เราก็ ก็ไม่ได้ให้ค่ะ ก็บอกว่าเออ เอาของเก่าให้ ให้รับผิดชอบให้หมดก่อน แล้วก็ค่อยจะมายืมของใหม่ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ อืม คุณให้ไหม คะ? อืม อืม ก็ ก็มันก็เป็นถูกแล้วเนาะ มัน มันควรจะเป็นแบบนั้นแหละ เออ แต่เขาจะมาเอาเพิ่มไง เออ แล้วมันไม่น่ารักเลยทำไมไม่คืนก่อนล่ะ ค่ะ ค่ะ ไม่ คิดถึงจังหวะที่เราไม่มีบ้างเนาะ ค่ะ
ใช่ เออ อา ใช่ค่ะ เหมือนพอเรามี ให้ อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่เราว่าจริง ๆ อะ เออ ใช่ ถ้าจังหวะเราไม่มีอะ เราจะไปทวงก็แบบว่า อ ถ้าเขาไม่มีไม่คืน อ้าว ใช่ ถูกค่ะ คุณ คนที่ ลำบากก็คือเราอีก
อืม มัน ยากเย็น ยากเย็นอะไร ขนาด นี้ ค่ะ เออ